Yeni bir alışkanlık kazanırken hangi adımları izlersin?
Hımm. Yani, genellikle, böyle, küçük adımlarla başlamayı tercih ediyorum, eğer yeni bir alışkanlık kazanacaksam. Yani, özellikle zor bir alışkanlıksa çünkü hemen böyle üstüne atlamak, saatlerce vakit geçirmek biraz motivasyon kırıcı olabiliyor. O yüzden, mesela, ilk başta günlük 5 dakika yapacağım diyorum veya 10 dakika yapacağım diyorum. Öyle yavaş yavaş arttırmaya çalışıyorum o, eee, harcadığım zamanı.
Anladım. Peki, eee, yeni bir alışkanl alışkanlık kazanmanda herhangi bir sebep, eee, rol oynuyor mu? Mesela, bir ihtiyaç olabilir ya da belki ilgini çeken bir şey olabilir. Sosyal medyada gördüğün belki bazı şeyler senin yeni bir alışkanlık kazanmana sebep olabilir. Hiç böyle rol oynayan faktörler var mı?
Hımm. Ya, açıkçası hep, böyle, mesela, kitap okuma alışkanlığı edinmek istemişimdir. Eee, onunla ilgili, eee, çalış alışmaya, daha doğrusu alışkanlık kazanmaya çalıştım. Onda da, mesela, şey uyguluyordum kendime. Yatağa girdiğimde, yatmadan önce mutlaka, işte, eee, benim elektronik şeyim var, e-kitap deniyor ya, onla o cihazlardan var. Onda da yüzde kaç okuduğunu gösteriyor, %10 okudun, %20'sini okudun kitabın diye. Kendime hedef koymuştum, mesela, diyordum ki, yatmadan önce her gün en az %2'sini okuyacağım kitabın.
Anladım. Yani, önceden aslında istediğin bir şeyi, eee, zamanla bir şekilde alışkanlık hâline getirmeye çalışıyorsun. Zamanla, işte, belki kitap okumak istiyordun ama, işte, kitabı satın alma sürecidir, işte, bulmasıdır, sipariş vermesidir, bazen, eee, bunlar aslında zor. Eee, insanın vaktinden alabiliyor ama sen anladığım kadarıyla dijital ortamda daha çok okumayı tercih ediyorsun. Bunun özel bir sebebi var mı? Yoksa rahatlıktan, işte, esneklikten dolayı mı tercih ediyorsun?
Aynen. <chuckles> Evet. Iıı, ya, 1'nci önceliğim şundan: Yurt dışında yaşadığım için, ııı, Türkçe kitap bulmak çok zor oluyor, ııı, ve zaten bulduğumda da, ııı, gereksiz pahalı oluyor, kitaplar yurt dışında. O yüzden, ııı, baktım öyle uyguna bir şey buldum. Hem de dediğin gibi taşıması çok kolay, yani, aslında tek bir cihaza yanında kütüphane taşıyorsun gibi bir şey oluyor ve şey, rahatlığı da çok güzel. İşte, ekran teknolojileri çok iyi. Gerçekten kâğıt gibi gösteriyor. E, bir de, eee, kaldığın yerden direkt hop diye başlayabiliyorsun. “Ben nerede kalmıştım, ay, ayracımı koydum mu?” gibi dertlerin yok. Çok kolay, yani. Çok pratik oluyor o anlamda kullanması.
Doğru. Evet. Anladım peki bunu ayrı bir, eee, eee, dijital bir şeyden mi yapıyorsun yoksa direkt telefona yükleyip, eee, telefondan mı okuyorsun?
Yo, ayrı bir cihazım var, e-Kitap diye geçiyor bu cihaz. Aynen o cihazın içinden okuyorum. Onun ayrı kendi programı falan var, oradan kitaplar aktarıyorsun içine.
Ayrıca cihazın var. Anladım. Anladım. Peki, ilk başta buna nasıl başladın? Yani, eee, nasıl başladığından kastım şu: Eee, bir şekilde kendine hedef belirlemişsin ya, hani, yüzde iki okuyacağım gibisinden. Bu hep böyle mi devam etti yoksa ilk başta belki, eee, farklı hedeflerin mi vardı? İşte %1 ile başlayayım ya da belki daha fazla hedef koydun ama, eee, bunun zorlayıcı olacağını fark edip düşürdün mü? Eee, nasıl gelişti bu süreç?
Hı hı. Ya, aslında şöyle gelişti, ilk başta %1 okuyayım dedim. En azından, eee, alışkanlık olsun. Fakat sonra şunu fark ettim ya, 2, %2 okumak 1'in 2 katı oluyor. Hani, şey gibi değil. Hani, yüzde iki ile %3 arasında 2 kat fark yok ama yani bir şeyi %1 okuduğunda 100 günde bitiriyorsun, %2 okuduğunda 50 günde bitiriyorsun. Ciddi fark ediyor. 2'den sonra artık hani, ü 4'e geçerse yine 2 katı oluyor. Bu yüzden ya 1 yerine 2 ile başlayayım dedim. %2 ne kadar zor olabilir ki düşündüm. Bir de şey yapmaya çalıştım böyle çok kalın kalın, uzun sayfalık, çok sayfalı kitaplar yerine daha böyle az sayfalı işte 200 sayfa, 300 sayfa arasında kitaplarla başladım ki. Hani, ilerlememi de daha rahat görebileyim. Hemen %2'yi daha çok daha çabuk yakalayayım ki, eee, benim de motivasyonum kırılmasın bu anlamda.
Evet. Hıı. Anladım. Peki, önceden, eee, hani, dedin ya hep bir kitap okuma istiyordum falan diye. Önceden bu alışkanlığın vardı, kayıp mı ettin yoksa ya benim hiç yoktu bir yerde başlamak istiyorum mu oldu? Mesela Türkiye'deyken belki, eee, kitaplara eri erişimin varken daha mı rahattı, okuyor muydun? Eee, bu süreci de merak ettim aslında biraz.
Evet. Ya, açıkçası böyle daha böyle küçükken vardı. Böyle ilkokul, ortaokul zamanları. Böyle şu an serinin ismini hatırlamıyorum. Çok sevdiğim bir seri vardı. İşte o 4 tane afacan genç, eee, değişik olaylar karşısında, eee, problemleri çözmeye çalışıyorlardı. Hatta annem beni o seriyle tanıştırmıştı. Çok hoşuma gitti. Hep o kitap onun serisini okuyordum. Sonra işte bu, eee, üniversiteye hazırlık, üniversite hayatı, iş hayatı falan derken o alışkanlığım kayboldu ki hâlâ böyle güzel kitap bulduğumda okumayı çok severim ama, yani, bunu bence alışkanlık olarak kazanmak, eee, insanın karakterine, düşünce şekline çok fazla şey katıyormuş gibi hissediyorum, düşünüyorum.
Hı hı. I hı, doğru. Peki, eee, aslında dediklerinde haklısın bir şekilde kitap, eee, insanı her açıdan geliştirebilir, türü tarzı, eee, ne olursa olsun ilgi insanın ilgisini çektikten sonra, eee, aslında, eee, çok keyif alabileceği ve verim alabileceği bir aktivite. Peki, sen, eee, şimdi bu alışkanlığı yavaş yavaş edinmişsin bir şekilde %2-%1 artık, eee, bir hedeflerine ulaşıyorsun. Peki, eee, bunun bir düzenli aralığı var mı? Yani, ben mesela sabah uyandığımda okurum ya da gece yatmadan önce bir, eee, %1-%2 okurum dediğin böyle bir aralık var mı? Yoksa, eee, ne zaman fırsat bulursam o zaman okurum mu dersin?
Kesinlikle. Hı hı. Ya, aslında burada şey yapmaya çalışıyorum yatmadan önce yatağa girdiğimde okumaya çalışıyorum. Çünkü aslında en müsait en artık, eee, kafanın boş olduğu zaman, eee, yatmadan önce oluyor. Çünkü gün içinde okumaya kalktığında tam onun saatini belirleyemiyorsun. Iıı, sabah işin oluyor, işte bir koşturma içinde oluyorsun. Orada onu sıkıştırmaya çalışıyorsun işte ba bak kita. Bir de stres yaratıyor bende bak kitabı okumadım okumam lazım diye. Ama yatağa girmeden önce, eee, daha genel olarak rahat hissediyorum. Çünkü artık şeye de yardımcı işte uykuya girmeme de yardımcı oluyor. Normal telefonda takılmak yerine kitabımı okuduğumda biraz daha fazla uykum gelmiş oluyor. Eee, uykuya geçişi de kolaylaştırdığı için ikisini böyle biraz mutualist buldum.
Evet. Hı hı. Anladım, aslında da dediğin de, eee, haklısın. Eee, kitap okumak bazı insanlarda hem o göz yorgunluğu bir süre sonra hem de o mayışma hissi, eee, insanın aslında, böyle, daha derin, daha güzel bir uyku çekmesine bile vesile olabiliyor. Tabii ki artıları, eee, bambaşka, bu sadece fiziksel olarak belki katkılarından bir tanesi olabilir. Peki, hiç böyle, eee, sıkıldı ya, kitaplar üzerinden gitmek istiyorum biraz, eee, çünkü bu örneği verdin ya, eee, hiç böyle sıkıldın, ya, o yarısına kadar geldim de, işte, bırakayım artık bunu, ya, %50 okudum ama, eee, devam etmeyeyim, sarma sarmadı gibisinden, böyle, hissettiğin anlar oldu mu?
Evet. Aynen. Tabii ki. Hı hı. <chuckles> Ya, olmaz mı ya? Bazen, işte işte, kitabı okumadan da bilemiyorsun, ya, içinden ne çıkacak? B geliyorsun bir yere kadar okuyorsun, okuyorsun, diyorsun ki herhâlde bir yerde açılacak artık bu kitap ve, a istediğin gibi açılmıyor. E, yarısını da okumuşsun kitabın, ya, şimdi buradan bu kitabı bıraksam yenisine mi başlasam diye düşünüyorsun ama o kadar da zaman harcamışsın. Ya, burada mantıklı olan aksiyon açıkçası ne olur, ben de bilmiyorum. Sen de ne düşünüyorsun, merak ediyorum açıkçası. Çünkü, e, yarısını okumuşum, emek vermişim. E, diğer yarısını okusam bana bir şey kazandıracak mı, kazandırmayacak mı, emin değilim. Yani, genelde birkaç kitap böyle oldu, ya, benim, yarısında bıraktığım veya, işte, %30'unu okuyup sonra, hatta o kadar bazen sıkılmışlığım olmuştu ki birkaç gün kitap okumayı falan bıraktım, yani. Evet, ya.
<chuckles> Evet. Boşa gitmesini istemiyorsun. Hı hı. A, o kadar sıkıcı şeyler denk geldi. <clears throat> Anladım. Aslında dediğin gibi, yani, eee, bazen insan, böyle, ya, o kadar okudum, işte, boşa gitmesin deyip, eee, kalan yarısına da devam edebiliyor. Bazen dediğin gibi çok sıkıcıysa, eee, bırakmayı da tercih edebiliyorlar. Eee, şöyle bir şey merak ediyorum. Peki, hiç, eee, kitapları, eee, bana da sordun, ya, hani, ne düşünürsün diye. Aslında, eee, şöyle bir yönlendirmeyle de sormak istiyorum. Eee, kitapları önceden araştırıp, işte, konusunu, detaylarını, belki, böyle, içeriğini, eee, araştırıp mı o kitabı tercih ediyorsun yoksa tavsiye üzerine, belki bir arkadaşın, belki bir, emm, aile dostunun önerisi üzerine mi o kitabı okuyorsun? Çünkü, eee, şöyle dedim, ya, bir yönlendirme yapacağım. Mesela, eğer içeriğini daha önceden okuduysan, eee, o %50'sinden sonra belki seni, eee, nelerin bekleyeceğini tahmin edebilirsin biraz. Ama şimdi arkadaş tavsiyesiyle okursan, eee, belki, işte, çok bir ümidin olmadan yarıda bırakma ihtimalin artabilir. Eee, o yüzden bu, eee, soruyu da yöneltiyorum aslında biraz.
Ma Evet. Nedir? Imm. Doğru. Evet, aslında düşününce genel olarak, böyle, arkadaş tavsiyesi üstüne ilerliyorum veya, işte, internette birileri veya Twitter’da, işte, birileri önerince, eee, biraz daha üstüne düşüyorum, "Kitap çok güzeldi, okuyun." gibi ama, mesela, şöyle oluyor. Mesela, bir arkadaşım bir kitabı tavsiye ediyor. Böyle 2 günde falan bitiriyorum. Hani, normalde %2 okuyacağım diyorum ya, böyle, bir gecede %20-30 falan okuyorum. O kadar sarıyor kitap. Aynı arkadaşım başka bir kitap öneriyor. Allah’ım, bitmiyor kitap. Oku, bitmiyor ya. Acı çekiyorum kitabı okurken. Bir de şey de önemli, bilirsin, kitabı okurken de Onu da ona da değineyim, heh, aklıma gelmişken. Odaklanmamı da çok, eee, arttırdı kitap okuma alışkanlığıyla beraber. Çünkü bu yeni günümüz çağında biliyorsun odaklanmak, hele bir sosyal medya yüzünden, çok zor. Aaa, kitap okurken odaklanman gerekiyor, anlaman gerekiyor okuduğunu. Eğer sıkılıyorsam kitabı okuyorum ama, böyle, refleks olarak o sırada hiçbir şey geçmiyor benim beynimden. An al algılayamıyorum ne olduğunu o sırada kitapta.
Hımm. A, süper. <chuckles> Tabii. Anladım, aslında çok doğru bir şey söyledin. Zaten teknolojinin gelişmesiyle, işte, sosyal medyanın, eee, telefondaki uygulamaların bu kadar, eee, güncellenmesi, yenilenmesiyle insanların bir şekilde odak noktası bu bildirimler sayesinde, eee, çok kez kaybolabiliyor. İşte, günlük hayatlarında yaptıkları, eee, belki <clears throat> bir okul, ders veya bir işyerinde toplantı esnasında bile insanların aklı telefonlarına, işte, akıllı cihazlarına gidebiliyor. Bu yüzden insanların, eee, şu d son dönemlerde en büyük problemlerinden bir tanesi, senin de, eee, bahsettiğin gibi, odak problemi. Eee, kitap okurken de aslında bu geçerli. Eğer, eee, sıkılıyorsan, keyif almıyorsan orada zaten odak bir şekilde başka bir yere kayabilir. İşte, insanın eli telefona gidebilir. Eee, bir şekilde aslında sıkıldığını da, eee, ortaya çıkarmış oluyor ve o di senin de dediğin gibi, okuduğun şeyden pek de, eee, verim alamıyors alamayabiliyorsun. Peki, hiç şey oluyor mu sende? Şunu da merak ediyorum. Şimdi, kitaplar üzerinden gittik çok kez ama, eee, işte, ya, ben ı okuyorum da, ya, bırakayım artık bunu, işte, sadece, eee, kitaptan sıkıldığın için demiyorum genel olarak. Ya, kitap okuyorum da acaba bu vakti farklı şekilde kullansam mı, yeni bir alışkanlık edinsem mi gibi düşüncelerin oluyor mu hiç?
Yüzde yüz. Hı hı. Tabii. <chuckles> Katılıyorum. Evet. Hımm. Yani, başka alışkanlıklar edinme şeyim olduğu zamanlar, evet, geçirdim öyle zamanlar. Mesela, özellikle sabahı daha verimli geçirmek adına ama fakat bu, eee, kitabı bırakayım da artık buna geçeyim gibi bir şey olmadı. Çünkü kitap zamanım o kadar aslında güzel bir zaman ki, yani, verimli, kitap için ayırabileceğim bir zaman. Uyumadan önce çünkü tercih ediyorum. Ya, uyumadan önce başka bir alışkanlık onun yerine koyabilir miyim? Sanmıyorum, ya. Eğer onun yerine bir alışkanlık koyacaksam, eee, uyumadan önceki vakit olmaz. O daha farklı bir vakit olur. Yani, şi mesela, bir enstrüman çalmayı öğrenmeye kalksam, uyumadan önce çalmam onu çünkü büyük ihtimal o benim daha çok uykumu açabilir onunla uğraşırken. O adren bel adrenalinle veya o duygu yoğunluğuyla veya, ne bileyim, yazılım öğrenmek istedim diyelim. E, uyumadan önce o kadar süre bilgisayarda vakit geçirirsem büyük ihtimal gözlerim kanamaya başlar.
Doğru. Doğru. <chuckles> Evet. Ya, aslında bu, ııı, kitaba ayırdığın saat, eee, aralığı, dediğin gibi, diğer şeyleri belki, eee, hiç aklına bile, eee, getirmiyordur. Peki, eee, şunu da merak ediyorum, şimdi arkadaşlarından tavsiyeler alıyorsun ya, hep böyle aynı kişilerden mi alıyorsun? Çünkü belki kitap zevkine güvendiğin, gerçi güvendiğin kişiden bile bazen, böyle, sıkıcı şeyler de almışsın ama g genel olarak hep böyle aynı insanlara mı danışırsın yoksa belki ailende, işte, kardeşin, annen, baban, böyle, kitap okuyan biri varsa, eee, onlardan da tavsiye alır mısın?
Hı. Evet. <chuckles> Ya, açıkçası, etrafımda, öyle çok fazla kitap kurdu, kitap okuyan insan yok. Ya, ge benim, açıkçası, inancım alışkanlık, eee, sonradan kazanılmadıysa, genellikle, aileden kazanılan bir şey oluyor, zaten. Çünkü bir insan küçükken ne görüyorsa ailesinden onu yapıyor. Mesela, benim ailemde çok kitap okuyan bir insan olsaydı dü düşünsene ben bebekken, mesela, çocukken sürekli bakıyorum, annem babam elinde kitap vakit geçiriyorlar. Bebekler ne yapıyor? O da okuyormuş gibi yapıyor, sesler çıkarıyor kitabı okuyormuş gibi yaparak. Öyle öyle alışkanlık kazanıyor. E, bende bu olmadığı için etrafımda zaten böyle birkaç kişi var böyle kitap okuyan. E, onlara genel olarak danışıyorum, ne okunur ne okunmaz, siz ne tarz seviyorsunuz, gibisinden. Veya dediğim gibi böyle, eee, podcast yapan insanlar var, işte, Spotify'da, YouTube'da falan. Onlar, çok kitap okuyan insanlar oluyor. Onlar, mesela, böyle, haftalık, aylık kendi okuduğu kitapları öneriyorlar, anlatıyorlar. Biraz onlardan, eee, örnek almaya çalışıyorum, hangi kitapları ok okuyayım diye. Ama o tür insanlar da böyle çok kişisel gelişim, çok böyle bir şeyler ö kitaptan bir şeyler öğreneyim gibi. Yani, roman değil de ben, mesela, polisiye çok severim.
Kesin. Hı hı. Evet. Evet, aslında, tam onunla ilgili, eee, soru soracaktım, mesela. Eee, tam da üstüne söyledim, polisiye seversin. E, şimdi, eee, ba insanların zevk aldıkları şeyler farklı olabiliyor. Kimisi böyle tarihsel, kimi böyle dillere, kimisi dinlere yönelik şeyleri tercih eder. Kimisi böyle bilim kurgu, eee, kimisi de senin gibi böyle polisiye romanlar sevebiliyor. Sen, eee, mesela, polisiye roman eee, la ilgili konuşan podcast'leri mi dinlersin veya, eee, bu tarz, eee, senin tarzını, eee, yansıtabilecek veya tavsiye edebilecek insanları mı tercih ediyorsun yoksa diğer, eee, te eee, konulara, işte, tarihe de, işte, başka şeylere de açığım, belki iyi bir öneri gelir de okurum mu dersin?
Evet. <chuckles> Aynen. Hı hı. Yani, açıkçası, eee, kişisel gelişime çok açığım, aslında, ama kitap, herhâlde, daha alışkanlığım olmadığı için biraz daha böyle hem fantastik, mesela Harry Potter gibi hem de böyle biraz daha polisiye dedektif, mesela Agatha Christie kitaplarını da çok severim. Eee, fakat, işte, dediğim gibi burada bu, eee, konuşanlar, sosyal medyada, orada burada, biraz daha, şeye, mesela, tarih kitapları öneriyorlar. Ne bileyim, birinin biyografisini öneriyorlar. E, bunlar, biraz maalesef, bana sıkıcı gelebiliyor burada.
Hı. Hı hı. Anladım, aslında, evet, yani, eee, önemli olan burada, tabii ki, sevdiğin, ilgini çekebilecek şeyleri okumak ki bunun devamı gelsin. Diğer türlü, en başta da bahsettiğimiz gibi, sırf belki böyle biri tavsiye etti diye okumaya başlarsın ama, işte, biyografiyi sevmiyorsundur. Eee, okuduğun süre o ııı, yarısında belki bırakacaksındır. Eee, çok teşekkür ederim deneyimlerini, alışkanlıklarını paylaştın. Eee, çok keyifli bir sohbetti.
Tabii. Aynen. Ben tü çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Görüşürüz.
Hoşça kal, görüşmek üzere.